Ce que tu pourrais faire, hem, c'est de le prendre un peu par surprise, heu, pour casser la dynamique. Heu, j j je t'explique brièvement. Heu, par exemple, ce que tu pourrais faire, c'est un jour, il est calme, il est dans le canapé, peu importe. Tu t'assois à côté de lui et tu lui dis quelque chose un petit peu dans ce genre là. Tu l'attrapes par la main par exemple et tu lui dis: «Écoute écoute chérie, je t'aime plus que tout au monde, heu, tu es la lumière de ma vie, heu, il y a aucun doute et mon Dieu que tu me rends heureuse. Simplement juste parfois, quand j'ai une crise, quand tu vois que je te dis que j j'ai j'ai de l'angoisse et tout»
Mmh mh. OK. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh, mmh mh, mmh.
«prends moi dans tes bras directement. Je te jure, c'est tu veux une solution radicale pour pour me soulager d'un coup, fais-le. Ça me fera du bien. Je sais que je t'ai pas trop donné le mode d'emploi, heu, malgré le nombre d'années qu'on a été ensemble, mais en ce moment j'ai besoin de ça, je suis très sensible, tu le sais et je sais que tu fais tout ce que tu peux, que tu portes beaucoup de choses sur tes épaules et je t'en remercie énormément, simplement, s'il te plaît, soit juste un tout petit peu plus, heu, tactile et je te jure, ça me fera énormément de bien et je te promets de faire des efforts et je ferai des pas vers toi aussi», et tu vois juste arriver de but en blanc comme ça. Oh et essayer de le lui mettre un petit choc et puis là, tu vois sa réaction, soit il se braque, soit mais à un moment si tu veux vraiment une réaction, tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait, heu, et mais c'est dans avec une douceur, une bienveillance, heu, quelque chose où tu lui rappelles que quand même c'est il est il est important que c'est pas une attaque justement, hein? Hem, et et et et voir ce qu'il en dit et ça se trouve ça le soulagera parce que peut-être peut-être que depuis toutes ces années, heu, secrètement au fond de lui qu'il osait peut-être pas demander, c'est c'est pas de ta faute hein, mais peut-être qu'il osait pas demander un un peu le entre guillemets le le le «comment se comporter avec toi», tu vois ce que je veux dire?
Mmh. Mmh, mmh mh. Mmh, mmh mh. Wahou, <chuckles> ouais, je comprends ce que tu veux dire ouais, ouais, complètement. Complètement. Mmh mh, mmh. Oui, oui, oui. Bien sûr. Mmh. Mmh mh, mmh. Le mode d'emploi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, c'est très, très bien, heu, je je vais essayer de mettre ça en place. Je te remercie beaucoup, heu, clairement, ça ça m'ouvre un peu les yeux sur plein de choses et heu, ouais, je te remercie, heu, pour ton écoute et tes conseils en tout cas, ouais.